Kadang-kadang aku tuh kayak agak lapar mata ya. Walaupun sebenarnya aku tuh suka sama aroma aroma roti, arama aroma-aroma bakery gitu yang baru mateng. Darib ya kan dari butter-nya atau cinnamon-nya, itu kan biasanya langsung bikin hati aku tuh jadi kayak, uh, apa ya, adem, kemudian nyaman gitu dan biasanya mood aku tuh langsung ke riset cuma dari cium aromanya aja gitu. Tap nah, dari aroma-aroma bakery itu biasanya aku tuh suka, eee, ep ben yang kayak roti-roti apa sih, eee, pastry-pastry, tapi yang mmm, pastry kering-kering gitu loh atau kalau enggak aku, eee, kalau dari rasanya aku suka cheese cake juga gitu, teksturnya.
Oh, iya. Wah, enak banget sih, Kak. <chuckles> Ah, iya sih. Iya. Oh, pastry. Wah, favorit aku juga tuh loh, Kak, cheese cake. <chuckles>
Ya, kan? Mmm. Jadi kayak, kalau pastry itu kan crunchy, itu biasanya, eee, mood-nya tuh kayak bikin aku bergairah gitu, apa berantusias gitu. Nah mmm, tapi kalau misalkan lembut kemudian kayak buttery-buttery atau creamy itu kayak ngerasa rileks, dan apa ya, nggak tau ini lebaynya ya, aku tuh ngerasa kayak ada yang peluk gitu, kayak ada hati aku tuh kayak ada yang peluk gitu, gitu sih.
Iya. Iya. Iya iya. Iya. Wah. Tetapi, memang enak sih, Kak. Eee, aku juga mungkin dari cerita Kakak ya, aku juga jadi teringat nih kayak, ah itu pasti enak banget, apalagi bau aroma-aroma roti itu ya, Kak. Aroma-aroma bakery itu kan pasti kayak, eee, bikin laper juga ya kadang ya, Kak. <chuckles> Laper kepengen aja gitu. <chuckles>
Betul. Iya. Berin Laper kepengen, gara-gara nyium aromanya aja kan. Iya, betul betul.
Bener bener banget tuh, Kak. Nah, itu kalau biasanya Kakak, eee, makan bakery itu kira-kira waktu suasana hati Kakak tuh lagi apa tuh? Lagi marahkah atau lagi sedihkah atau mungkin kayak gimana tuh?